Oye, y cuéntame, ¿cómo manejas la retroalimentación difícil, pero sin tomártelo de manera personal?
Pues, la verdad lo tomo como un aprendizaje. Obviamente, hay retroalimentaciones que no son tan, ¿cómo diré? Tan, eh, no es una lección, sino más bien es como una crítica, y pues, también es es aceptable. Al fin de cuentas todos tienen su opinión, pero creo que en general son para aprender y crecer.
Qué bueno que lo tomas de esa manera. Oye, y por ejemplo, ¿también lo tomas de quién viene, o, también eso significa como mucho para ti?
Ujú. Sí, totalmente. A ver, eh, por ejemplo, en el ámbito laboral, pues, muchas veces las personas no te conocen a profundidad. Entonces, pues se se t se están basando en tu trabajo, ¿no?, en lo que tú estás proyectando. Entonces, si te dan una retroalimentación es a base de tu trabajo y de lo que tú estás demostrando ahí, ¿no? De de conocimiento, entonces, cuando es en esos casos, es justo eso, me lo tomo más como un aprendizaje, un crecimiento. Si es algo que a lo mejor no estoy del todo de acuerdo, porque no sé, que me digan: "Oye, em, pues aquí no me gustó cómo usaste tú, eh, estas palabras. El texto se ve un poco raro, no sé qué". Y de repente alguien me dice: "Oye, me encantó cómo lo hiciste, me encantaron tus palabras, superbién". Entonces, ahí te das cuenta que hay temas que son también muy subjetivos, ¿no? Que hay ge hay gente que le puede agradar, y a otros que no, entonces, ahí yo lo que intento es a veces reunir justo estas personas que tuvieron puntos de vista tan distintos, pero que fue retroalimentación directa a mí Ujú, y pues, me gusta dialogarlo, ¿no?, en ese caso, eh, cuando es tal cual nada más algo más personal de que: "Oye, pues, ojalá puedas mejorar esto, tal", sí, eh, incluso me interesa y digo: "A ver, ¿tú cómo harías, o qué crees que pueda yo hacer para pulir esto mucho mejor?", ¿no? Entonces, sí, depende mucho el contexto.
Cierto. Cierto. Ah, okey, sí. Qué bueno, y cuando es, por ejemplo, en caso de tu familia que ellos hacen una retroalimentación, pero también dices: "Bueno, no me lo voy a tomar tan personal", ¿o a veces sí lo haces? ¿O cómo manejas esa situación?
Ujú. Pues sí, eh, en este caso, a ver, mi suc mi mi núcleo cercano, que es mi mamá y mis hermanos. Sé que ellos me conocen como ninguna otra persona, ¿no?, entonces, eh, cuando justos me comparten esta relo retroalimentación, pues, intento igual saber qué puedo hacer para mejorar, o qué puedo hacer para, eh, crecer también como persona, hay cosas que también en la familia te pueden hacer crecer. Entonces, siempre lo veo más por ese lado.
Es ci Qué bonito, o sea, no, pero no te enojas, simplemente, como tomas el lado bueno, y ya dices: "Muchas gracias por eso".
Ujú. A ver, creo que alguna vez sí me llegué a molestar, eh, sobre todo en la adolescencia, ¿no? Cuando te empiezan a decir, pues, <chuckles> todas estas cosas de, tanto que son, a ver que, en ese momento te lo puedes tomar más como una crítica, pero a fin de cuentas es para que tú te des cuenta de, cosas que estás haciendo mal, o que puedes mejorar. Pero, pues sí, en la adolescencia todo te lo tomas luego muy a pecho, ¿no? Em, como más específicamente, recuerdo, eh, cuando mi mamá me decía que me abriera más a la gente, porque yo era muy, muy introvertida, que no fue que no era algo malo, pero que mi mamá me decía: "A ver, es que hay ciertas circunstancias en las que tienes que abrirte un poquito más para que, pues, conozcas gente", dice: "No necesariamente para que hagas amistades, pero para que sepas tú, eh, desarrollarte en otros ámbitos, ¿no? Y que en el futuro cuando trabajes, pues, sepas lidiar con todo tipo de personas", entonces, se me hizo muy ujú.
Sí, claro. <chuckles> Es cierto. Es cierto, qué bueno. Oye, ¿y podrías contarme, por ejemplo, alguna vez que recibiste una crítica muy dura, y cómo la procesaste en ese momento?
Ay, a ver. Yo creo que fue esa, ¿eh?, como, eh, me costaba mucho a mí eso, abrirme a la gente. Como que, a mí me encantaba hablar con los adultos, pues, desde que era muy pequeña, porque se me hacían las pláticas más interesantes. Entonces, siempre que hablaba con gente de mi edad, me costaba muchísimo, porque se me hacían muy simples las conversaciones que, pues, obviamente, a ver, si éramos niños, pues, las conversaciones era <chuckles> lógico. Pero a mí desde pequeña como que era muy, eh, no sé, me como dicen: "Era un alma vi tenía un alma vieja", ¿no? Me encantaba, eh, platicar con los adultos, eh, que las conversaciones fueran más, eh, profundas. Ujú. Entonces
Sí. <chuckles> Sí. Así es. Más profundas. Y más inteligentes también, porque obviamente la gente adulta, pues, ya sabe más, ha recorrido más de su vida.
Sí Exacto. Sí, a mí me daba mucha curiosidad eso, como decía yo: "Guau, o sea, saben tanto, tienen tanto conocimiento, yo quiero adquirir conocimiento desde ahora", ¿no? En cambio mis compañeritos, pues, solamente quieren hablar de juegos, o de cosas materiales, y yo quiero, pues, aprender cosas, como que era esa esa hambre por aprender, ¿no? Eh, y pero justo creo que era como la parte más difícil cuando mi mamá me decía: "Oye, es que tienes que abrirte un poquito más también a tus compañeros en la escuela o si te llevo a este curso. Eh, a, eh, también, eh, entabla conversación con otra gente de tu edad", eh, decía: "No te cierres, no seas así cerrada en ese aspecto, o sea, no significa que vas a hacer tus grandes amigos, pero, sí que, pues eso, que aprendas a hablar con otras ge otras personas". Entonces, sí, en ese momento, la verdad, me lo tomaba un poquito personal, porque yo decía: "Yo soy así, esta es mi personalidad", pero ahora ya de grande, la verdad es que lo agradezco tanto, porque sí justo me ayudó tal cual, eh, a la hora de trabajar, y ahí independizarme, me ayudó a lidiar con un montón de situaciones.
Sí. Qué padre. Que sí, que ahorita lo agradeces, y dices: "Qué bueno que me abrí en ese momento porque si no hubiera seguido igual", y yo creo que no supieras cómo resolver esa situación.
Sí. Claro. Ujú. Sí, tal cual.
Oye, ¿y qué pasos concretos sigues para no ponerte como a la defensiva y convertirte en ese comentario como en algo útil?
Ujú. Pues eso, creo que, eh, ya conforme iba creciendo, me gusta, te digo, que que siempre me den retroalimentación. Obviamente, si tú lo pides es mejor a que si te lo dan de repente, ¿no?, que dices: "Ay, eh, bueno, a ver, no pedí la opinión, pero a ver qué qué pasa, qué es lo que te llama la atención de esta actitud mía o de este trabajo mío". Eh, entonces, es tal cual interesarme, y tener ese contacto con las personas, ¿no? De saber de dónde viene esta retroalimentación, es porque realmente algo está mal, es para hacerme crecer, es para mejorar como persona, o como trabajadora. Entonces, sí, como que siempre lo tomo más por ese lado, justamente para que sea algo útil, y que no sea nada más como algo que quedó ahí en el aire, ¿no?
Cierto. Qué bueno. Qué bueno que lo tomes de esta manera, y en vez de ponerte a la defensiva, o sea, que lo tomes que haz algo que te va a hacer crecer y que va a ser un bien para ti. Porque hay gente que sí te lo dice de una manera muy positiva, y de verdad quiere que salgas adelante, o sea, puliendo algunos detalles, pero también hay otros que, no sé si te ha pasado, que te hacen una manera muy destructiva. O sea, y hacen como hasta quedarte mal en frente de la gente, que a veces también ellos terminan quedando mal completamente.
Ujú. Ujú. Sí. Ujú. Sí. <chuckles> Exacto, sí, sí, sí. Afortunadamente, no he tenido de esas situaciones, eh, bueno, que recuerde ahora recientemente. Pero sí, qué duro, ¿no?, que de repente te pongan así como te expongan, como dicen, ¿no?, enfrente de otras personas. Ujú.
Qué bueno. Así es. Oye, y por ejemplo, ¿cómo distingues esta retroalimentación válida, y a que sea un ataque personal? ¿Como qué señales puedes buscar?
Ah, pues, a ver, ah, recuerdo que alguna vez, eh, de las que trabajé en la empre en el negocio familiar, eh, pues, hay unos de los tíos son como muy de la vieja escuela. Entonces, ellos más que retroalimentación, es más como crítica, porque no viene de un lugar, eh, profesional, viene como de un lugar de ellos, inseguridades que tienen y que proyectan a la hora de ¿sabes? Entonces, es como Eh, e era mucho como: "No, no, no, es que ese método que est tus tú estás haciendo, eh, es como de tu escuela, y esto aquí se hace así, porque aquí se trabaja así". Y yo decía: "Mm, okey, pero, ¿por qué? O sea, ¿por qué se trabaja así si no estás creciendo, no estás desarrollando tu negocio, se está quedando estancado?", ¿no? Entonces, ahí sí que yo lo veía más como una cuestión personal, porque como que no querían que uno tuviera buenas ideas, como que tus ideas nunca eran válidas. Entonces, yo creo que esas señales eran muy claras en ese caso, ¿no?, de que se veía que era tal cual un ataque.
Ay, muy bien. Sí. ¡Wao!, y entonces, fue como que, ¿cómo lo es lo fuiste superando?, por ejemplo, en vez de que, también te afectara estos comentarios de tu familia, y mejor lo tomaste como el lado positivo, o simplemente los ignorabas, y decías: "Bueno, eres de la vieja escuela, no les voy a hacer caso, y me gusta más lo que yo estoy pensando".
Ujú. Ujú. Ujú. Sí. Ujú. Claro, al ser mucho más joven en ese momento, eh, intentaba, pues sí, darles el avión, y yo seguir con mi trabajo y lo que hice fue ya no dar ideas, no mejorar el área. Entonces, yo me quedaba con el trabajo normal, simple. Y es triste, porque, pues, en ese momento se hubiera podido explotar demasiado, eh, para beneficio de la empresa en general, pero, pues, ellos al estar cerrados, eh, pues no, no te daban ni siquiera la oportunidad, pues, estaba totalmente cancelado para ellos. Entonces, pues, yo continuaba con mi trabajo, cumplía con lo que tenía que hacer, y fue una lección también importante como ver como, uy, o sea, cuando trabajas con gente tan cerrada que no le interesa un cambio, no le interesa crecer. Pues, bueno, tú tienes que entonces, irte de ahí porque, pues, tú claramente no vas a crecer ni desarrollarte en un en un ambiente así, ¿no? Entonces creo que eso también es importante detectarlo.
Fácil. Es cierto. Sí, es superimportante, porque también sabes cuándo puedes estar como en un lugar que te va a beneficiar, pero también otro co completamente sabes que, pues, no vas a crecer.
Ujú. Exacto.
Oye, y por ejemplo, en contextos culturales donde la crítica es más directa, o al contrario, eh, que has visto tú, por ejemplo, no sé de tu país donde estabas a donde estás ahorita, ¿has visto mucha diferencia?
Ujú. Ujú. Eh, sí y no, porque creo que en cualquier país puedes encontrarte gente que es muy directa, y en otros trabajos na no son nada directos, ¿no?, y te dan vueltas. Entonces, pero me ha pasado, sí, en varios países donde en la mayoría son más directos, que en mi país de origen, que sí le dan un poquito más de vuelta a veces. En otros países, sí que me encanta que, incluso, te abordan los temas de que: "Oye, ¿podemos hablar un momento?", "Ah, okey, perfecto", y es como: "Oye, fíjate que noté que, hiciste esto muy bien, pero, por otro lado, esto otro todavía falta mucho por mejorar, me gustaría que pusieras más atención en esto", no sé qué y: "Ah perfecto", y eso es, algo que se me hace muy válido, que te den que te digan: "Okey, esto está bien, pero, acá faltan muchas cosas, hay que mejorar, hay que crecer", y eso a mí me encanta, que me digan, justo los puntos de mejora que hay, ¿no? Y y por qué entonces, ¿qué está fallando en mí, que me sigo equivocando? ¿O qué falló en mí que no entendía al 100% una explicación?, ¿no? Y eso te hace pensar también, y por lo tanto, pues, también te hace, pues eso, una ahora sí que, una persona pensante, como dicen, ¿no? Y saber hast mm, mm, solucionar, porque cuántas veces, cuando uno se equivoca o no sé, eh, más en el ámbito laboral. A mí siempre me ha gustado esto de que tú debes saber resolver, no esperar a que las otras personas, no porque tengas alguien más a tu cargo, o alguien más arriba que tú, esperes que ellos siempre resuelvan todo. O sea, tú tienes que saber resolver, en caso de que no tengas ese apoyo, ¿no?
Qué bueno. Es verdad, sí. No, y por ejemplo, en algún momento que subas de jerarquía, o te asciendan, tienes que saber cómo saber hacer el trabajo que otra persona hacía, o, hasta mejor, o sea, puede ser hasta un mejor líder, en vez de como un jefe que solamente mandaba, entonces, también puedes como aprender de toda esa retroalimentación, o de cómo eran ellos para tú también mejorar.
Ujú. Ujú. Ujú. Claro, sí totalmente.
Oye, y por ejemplo, ¿has pedido algún día, no sé, que te hablen como al no sé, algún jefe que tú le hayas pedido la retroalimentación directamente?, por ejemplo, decirle, no sé: "Dímelo cara a cara, o con el respeto", en vez de que te lo manden decir con alguien, o nunca te ha pasado una situación así.
Ujú. Ujú. Ay, sí, me pasó una vez que, em, ajá, el jefe justo mandó a a la que era mi manager, como que me comen hice un comentario, sobre todo de tema del de l los horarios de, sí, de los horarios, o las horas extras, sobre todo, ¿no?, yo, ya había tenido una reunión con él y habíamos acordado una cosa, y de repente, manda la compañe y me dice: "Oye, ¿qué crees?, que, pues no, que lo de las horas extras mejor así lo manejamos en lugar de esta otra forma", y yo: "Oye, espérame, yo ya había quedado que iba a quedar así". "Ah, no, no, pues ya me dijeron que así", "Ah, okey". Obviamente, no iba a discutir con esta persona porque, pues, ella es una tercera, entonces, eh, eh, decidí escribirle directamente al jefe y decir: "Hola, oye, ¿nos podemos reunir para hablar?", y afortunadamente sí, eh, afortunadamente sí accedió a la a la <chuckles> a reunirnos, bueno, a ver, fue videollamada porque es un trabajo remoto, pero, sí me dijo: "Ay, ¿qué pasó?, me imagino que es sobre este tema, ¿verdad?", y yo: "Sí, claro, porque la verdad me llamó la atención que habíamos acordado en esto, y ahora, pues, me está diciendo esta otra persona que no, que ahora así", me dijo: "Ah, no, sí. Bueno, es que sí estuve revisando, y que es mejor así bla, bla, bla", y le dije: "Oye, pues mira, a mí la verdad me gustaría que quedara como acordamos porque, una, pues, fue un trato que hicimos tú y yo. Y yo confié en tu palabra", y bueno, ahí ya mane ya para resumirlo, o sea, pues, yo lo manejé de una forma profesional, directa, sin dar rodeos, como al grano, esto es así, y fue así, y así debe de ser, ¿no?, y mi jefe también como que vio esa seguridad en mí y me dijo: "Mira, ¿sabes qué?, la verdad es que sí tienes razón, eh, voy a respetar esto, eh, y, bueno, incluso también te pido, por favor, pues que lo mantengas, ya sabes, ¿no?, aquí entre nosotros, pues, también para que los demás no se sorprendan", y yo: "Ah, okey, sí, está bien". Pero eso, como que te enseña justamente a ser más directo, ¿no?, con con estas circunstancias.
Ajá, sí. ¿Y qué te dijo? Cierto. Qué bueno. No, y que también lo mostraste con seguridad, y que demostraste tu punto que era lo que tú querías, y lo que no aceptabas también.
Ujú. Claro. Sí, no, no, entonces, ahí queda muy claro, ¿no?, si tú te dejas, pues, la gente siempre se va a seguir, a seguir, a seguir. <chuckles>
Sí. No, es que sí, porque una manera es como tratas de ayudar, pero también dicen después: "Te tratan de jalar la pata", pero qué bueno que que has ha salido, y has sabido cómo manejar esta situación. Qué bueno, me da mucho gusto.
Mm, sí. No. No, muchas gracias a ti por hablar de este tema, la verdad que muy interesante.
Hasta pronto.